رُحت لمكان تاني خالص، ده أنا ده أنا ده أنا بيتيهأ لي لو أنا كنت تنّيتني قاعد في ال في المكان اللي أنا فيه ده ل لحد السنة الجايّة بقى كان ييجي لي لولا لولا لولا إن الحمد لله ال الشبكة رجعت ولقيت م حتّة أشحن منها الموبايل بتاعتي بتاعي، وكلِمت الراجل الراجل الحمد لله بقى يعني بعدها كده بييجي ساعتين والّا حاجة جالي بالعربية وبَعت له الGPS بتاعي برضه عشان خاطر ييجي عليه. قلت: "الحمد لله أنت فين يا عم؟"
فهمتك دي حاجة كويسة جدًا، يعتبر ال يعتبر في الآخر ال الخ ال يعتبر التوهان اللي أنت كنت تايهُه في الآخر رجعت لل لل ل للشخص اللي أنت كنت رايح له، وأنت كنت مغترب أساسًا و كنت خايف من إن أنت ما توصلش أو تتوه مثلًا زي ما أنت كنت قايل كده والموضوع يكبر معاك، الموضوع اتلم معاك في الآخر ودي حاجة حلوة خالص يعني، ونهاية صبر طبعًا، وأكيد طَب احكِ لي عن إحساسك من التجربة نفسها إحساسك بع إحساسك اتغيّر بعد التجربة؟ حسّيت بأي حاجة؟ في أي حاجة اتبدلت جوّاك؟
طبعًا. طبعًا، مش عايز أقول لك إن أنا آآ، إيماني بربنا زاد لأن حاجة زي زي ديّة أنا كنت مُعرّض إن أنا أتخطف، أو اتقتل أو يحصل فيّا حاجات مختلفة، لأن أولًا أنا ما أنا في حتّة ما أعر ما ما ما اعرفش فيها حد، ووارد إن في أي مكان يكون في الحلو وفي الوحش، يعني ربنا وقف لي واحد ابن حلال ساعدني، كان ممكن يظهر قدامي شخص تاني واحد قطَّاع طرق والّا حاجة، يموتني أو يخطفني وارد، فحمدت ربنا وات واتعلمت إن دي
إمم، حمدت ربنا واتعلمت من الموقف يعني.
آه، طبعًا، اتعلمت الإيمان بالله وإن أنا أكون واثق في ربنا، وعارف إن أنا ما دام أنا ناوي خير ربنا هي هي هيرُد لي خير وهيوقف لي ولاد الحلال اللي يساعدوني، ومش عايز أقول لك إن الشخص الر الراجل الحاج ده يعني دلوقتي أحيانًا الحمد لله بعد بقى اما اشتغلت وبقى يعني مستوايا أحسن، وبقيت يعني ربنا كارمني وكده في الشغل، مش عايز أقول لك الراجل دوّة يعني الحمد لله باطّلع له باطّلع له كل شهر شهرية، وباروح له لحد عنده بالعربية وبادّي له فلوس ده ده كلّه تعبيرًا عن بس رد الجميل اللي عمله معايا، اللي أنا على فكرة لولا هو بعد ربنا ما كُنتش آآ ي يعني وصلت للراجل ال اللي أنا اللي أنا رايح له.
آه، دي حاجة حلوة جدًا. يعني ما كنتش عارف هيحصل معاك إيه، ما كنتش عارف هيحصل معاك إيه وقتها فعلًا، وعايز أقول لك دي آآ، رحلة صعود مش طبيعية الصراحة، إن أنت فعلًا بعد كل اللي حصل ده إن أنت، يعني يعتبر تُهت أو ضِعت في مكان وبعد كده لَقيت صاحبك، وبعد كده قابلت راجل يعني قبل ما تقابل صاحبك قابلت راجل وشُفت الموضوع مشّي معاك إزاي، لأ ال الموضوع بجد رحلة صعود آآ جميلة و وأنت صمدت فيها صمود حلو أوي.
الحمد لله.
آآ، فباشكرك جدًا على ال يعني مشاركتك معايا، والكلام اللي أنت قُلته والقصة الجميلة لكل اللي أنا استفدت منها جدًا آآ، وإن شاء الله نتكلم تاني ونتع وتتعوض تاني بإذن الله نتكلم كلام أكتر من كده، شكرًا جدًا ليك.

قال لي: "أنت في الحتة الفلانية اسمها كذا." قُلت له: "طَب يعني الحتة دي فين الناس اللي هنا، وفين ال" قال لي: "ما فيش حد هنا، وأنت أنت أصلًا جيت هنا إزاي؟ و كمان أنت إيه لهجتك دي؟ أنت أنت شكلك أصلًا مش م مش من أنت أنت"
إيه يا عم أنت أنت رُح أنت رُحت المريخ والّا إيه؟ والّا أنت رُحت بلد تانية أنت سافرت لليبيا طيب؟ <laughs> السواق ده نزلك فين؟ <laughs>
أنت لأ، لأ، بُص، بُص أنا كنت في السعودية، أنا كنت مسافر السعودية بس أنا لهجتي مصري، أنا لهجتي مصري، ف آآ، فالشخص اللي أنا كلمته آه فهو بي فهو فهو هو الشخص الراجل مفكرني بيقول لي إيه يعني أنت يعني ب كان مِفكّر إن أنا رايح أتهجم عليه أو إن أنا رايح أسرقه وكده خاصةً إن أنا كان كان باين عليَّ الإعياء الشديد بَقى وكده، و وطول النهار بَقى في الشمس بَقى وال ويعني ك كان يوم يعني بالنسبة لي برضه، المهم قلت له لأ أنا م أنا م أنا من مصر <clears throat> وجاي هنا بس أنا ما اعرفش حاجة وكنت رايح ل لواحد آآ، يعني تبعي وكده المفروض إن أنا رايح عليه و
تمام. أيوه اللهجة المصرية معروفة في كل مكان آه، ود إمم، إمم. إمم، إمم.
و و والمفروض يعني إن أنا شكلي كده هو قال لي المكان غلط، أو أنا سمعت منه المكان غلط، قال لي: "طيب أنت كده الحتة دي بحالها لو أنت مشيت فيها لحد بُكرة الصبح مش هتلاقي أصلًا إشارة." قلت له: "طب الحل إيه؟ أنا دلوقتي عايز أكلم حتى الراجل أكلمه، والّا أشحن الموبايل حتى." قال: "الحل إن أنت ت ت تقعد هنا لحد الصبح، لحد ما يحلها حلّال، وآه وأنت زي ابني برضه، وأنا مش هابخل عليك" وهو بَقي إيه كان قاعد كده في حتة
يعني هو فعلًا الراجل عَرَض يساعدك يعني، عَرَض إنك تقعد معاه، عَرَض إن أنت تش يشوفك أنت محتاج إيه على الأقل مثلًا بدل ما ت بدل ما أنت بالليل كده آآ، إنه يعني إنك ت تك تكون قاعد مع حد بتتونس بيه أحسن بكتير من أنت تمشي في مكان وهو عارف أساسًا نهايته. أنت بتف بدأت تفكرني بفيلم عبود على الحدود لما تاهوا في الصحرا، و <laughs> وداسوا على لغم <laughs> وفي الآخر ماطلعش فيه لغم. <laughs> إيه ال إيه نهاية القصة قُل لي؟
بالض